Se eu consigo porque que vocês 2 não conseguem, né. Então, não compensa, de eu chamar uma pessoa para me ajudar, quando eu sei que essa pessoa demora 3 vezes mais do que eu, e aí ao invés de me custar tipo 50 € ter a casa toda limpa, né, ou 60 €, eu vou tá pagando por 1 cômodo ou 2, que é uma coisa que eu faço mais rápido, me convém não trabalhar, <chuckles> nesse ponto, entendeu? <chuckles>
Aham. Aham. Aham, <chuckles> aham, entendi, mas você, assim, não acha que talvez, eh, o trabalho esteja te consumindo muito, assim, pra você talvez diminuir um pouco a carga horária no trabalho, não é uma opção, assim?
Olha, eu, digamos assim, eu geralmente eu diminuo a carga, mas essa semana eu tô num foco de fazer, hã, os dias da semana bem mais pesado, porque sábado e domingo eu não vou trabalhar.
Uhum. Ah ok, você quer compensar, então, eh, durante a semana o que você não não vai ganhar no fim de semana, por exemplo?
Exato. Exatamente, então, eu vou fazer toda a semana bem pesada, porque eu sei que sábado eu tenho o pedreiro que vai vim consertar algumas coisas aqui em casa, eu não vou poder trabalhar. E domingo nós vamos montar a famosa árvore de Natal, né, graças a Deus chegou a época, e aí vai ser aquele faxinão também, entendeu. Então, o meu foco tá nesse que de segunda a sexta, eu vou ter que trabalhar 6 horas, 7 horas por dia, e o restante é o restante então autocuidado foi para cucuia, <chuckles> essa semana, zero autocuidado, e
Uhum. Aham. Aham. Uhum. Hum. Claro. <laughs> Aham. Então, academia de jeito nenhum? <chuckles>